Allora, iniziamo da questo: hai una playlist che senti molto tua e se sì, perché?
Allora, decisamente sì, io perché, diciamo che sono una persona che ama canzoni molto movimentate.
Mh-mh.
Ehm, sento molto mia, perché? Perché comunque di carattere io sono molto vivace, quindi sono molto attivo. Esatto. Esattamente.
Energico. <chuckles> Bene, quindi hai, mhmm, diciamo il tuo mood, il tuo mood energico, ehm, ti mhmm, poi si va, mhmm, a va a influire sui tuoi gusti musicali. Ehm, mhmm, diciamo cominciamo proprio dal fondo: qual è la playlist e soprattutto qual è la prima canzone che senti davvero tua?
Allora, ehm, la canzone che sento proprio mia innanzitutto, ehm, diciamo, io ho un mn panorama mu musicale molto vasto, però proprio quella che sento mia è Coffee Bean, non so se conosci.
Okay. No, di dimmi pure, dimmi pure, spiegami un po', non so, il gruppo, come come fa, dimmi pure tu.
Allora io, uhm, come stile musicale, diciamo predefinito, ho hip hop americano.
Mh-mh.
Ehm, questa canzone, diciamo che può essere interpretata sia come canzone, diciamo, come dire, molto tranquilla; però allo stesso tempo, uhm, diciamo il lyrics e il tempo con cui viene cantato è molto movimentato.
Okay. Beh, quindi un, mhmm una me me per metà energica e per metà invece uno stile più chill, un po' più tranquilla. Quindi è è proprio questa canzone che quando parte ti fa dire: "Qu questa canzone sono io, è proprio mia"?
Esatto. Esattamente.
D'accordo. E, non so, c'è una storia dietro alla tua playlist, magari un viaggio, una persona, o un periodo della tua vita che l'ha ispirata?
Allora, decisamente sì. Io diciamo che <smacks lips> per questo cantante sono stato anche al concerto suo a Roma.
Ah, che bello.
Uhm, diciamo che, ehm, è stato un'esperienza, a parer mio mistica, <chuckles> perché, <sucks teeth> diciamo che in quella giornata si era anche verificato un terremoto, ovviamente ovviamente minuscolo, ma <sucks teeth> per quanto la gente saltasse.
Mh. <chuckles> È stato un s simbolico. Ah! Quindi la gente ha saltato così tanto che si è generato un terremoto?
Sì, sì d sì, sì, sì. Sì, uhm, mi sembra 3.4 era il magnitudo.
<chuckles> Ma pensa. Quindi quindi c'è dietro dietro la tua playlist comunque ti ricorda questo concerto, poi co com'è andato? Raccontami un po'.
<chuckles> Allora, Io mi sono divertito tantissimo. Ero con i miei amici, ehm, c'era un hype assurdo, perché proprio c'era c'era un sacco di gente che era fomentata da questo concerto da anni, insomma.
Eh, immagino.
E
Ah, perché l'artista magari si doveva esibire lì da tanto tempo e finalmente era arrivato?
Eh esatto, perché comunque è un artista americano, quindi in Italia c'è venuto, mi sa che d d addirittura era la seconda volta nel giro di 10 anni tipo.
Wow. <chuckles> Eh, é effettivamente poco.
E quindi Sì, ma poi c'erano 130.000 persone? 300.000 persone, cioè non mi ricordo quante di preciso, ma era un'infinità di gente, era bellissimo.
Ma, ehm, l'artista era Travis Scott?
Esattamente, sì. Esattamente.
Chiaro, chiaro. Qui quindi è stata un'esperienza veramente di fomento generale, di di terremoto effettivamente.
Sì, sì, è stato è stato fantastico, veramente è stato fantastico. Io ero lì, ero non ero proprio in prima fila purtroppo, ero nel primo piano, non s cioè non parterre. E ehm, però c'era un sacco di gente che comunque saltava, era fantastico veramente.
Mh-mh. D'accordo, e oltre a queste cioè, mi vuoi mi vuoi nominare qualche altro brano, qualche altra canzone che senti particolarmente tua, magari, uhm, di qualche altro artista?
Sì, allora io ascolto allora, come canzone diciamo che a me piace molto anche adesso non ti so dire proprio il nome, ma ascolto anche techno.
Sì.
Ehm, diciamo che, ehm, la musica techno per me è una musica che è molto, molto bella perché mi fa scaricare tanto.
D'accordo qui quindi vari comunque anche genere, non sei fisso sempre su 1 solo genere?
E Esatto, sì, sì, vari cioè passo da hip hop americano a techno, come anche a metal, rock, cambio tanto.
Comunque tutti i generi molto molto energici che che trasmettono energie. Assolutamente, assolutamente, e la techno quindi, mhmm, non so, ti piace molto andare in discoteca, sentirla, ti piace ascoltarla durante dei momenti in particolare, non so, mentre ti alleni, mentre dimmi dimmi tu, un po', quand'è quando sono i momenti, diciamo, propiziatori per ascoltare questo genere musicale.
Sì, molto tosti, sì, sì, sì. Certo, allora io, ehm, la techno l'ascolto soprattutto quando m'alleno in palestra, anche se passo anche ad ad hard tech ma più o meno il genere è quello.
Mh-mh. Siamo lì.
Esatto, ehm, poi anche in discoteca, in discoteca vado solo alle serate techno e mi diverto tantissimo.
Benissimo, benissimo. Ehm, <tsk> ti volevo, chiedere sempre tornando alla playlist, no, come fai a costruirla, cioè, uhm, scegli i brani a testa, la lasci crescere nel tempo, un po' in base a ai gusti che maturi, oppure ogni tanto la rifai proprio totalmente da 0?
Allora ti dico, io ho una playlist che c'ha 920 canz ehm, canzoni, che sarebbe la mia principale. Io, ehm, letteralmente, diciamo che ascolto tanto la musica, ma proprio tanto. Ehm, a livello di cambiare playlist, la cambio raramente, cioè ehm, l cioè l'idea qual è, è che spesso magari s'esce una canzone, o un album interessante ascolto direttamente l'album.
Mh-mh. Okay. Sì. Ah okay, quindi, uhm, diciamo che la tua playlist poi qualche canzone di quell'album va nella tua playlist, però, quando esce qualcosa di nuovo, tendenzialmente ascolti qualcosa di nuovo.
Esatto.
D'accordo, d'accordo, molto interessante, e per quanto riguarda la tua playlist, non so hai delle regole tipo ordine, crossfade o comunque una cover che vuoi mantenere, cioè hai delle regole fisse che stabiliscono, cosa ha accesso alla tua playlist, e cosa invece non ci può proprio entrare?
Allora sì, ehm, diciamo che, ehm, da come hai potuto intuire, ascolto canzoni che spesso sono molto cariche, e perché la uso cioè la diciamo che ascoltando tanto la musica, ehm, a me piacciono canzoni che mi caricano, ehm, quindi diciamo che magari qualche canzone tranquilla, tranquilla c'è, ma su 900, 3, capito? <chuckles> <chuckles>
Sì. Giusto. <chuckles> Okay, ho capito il rapporto mo tanto a molto poco, okay, okay, chiarissimo. E tu dici di essere un amante della musica, no, prima pre esempio mi mi parlavi chi uhm, di ascoltare la tecno in palestra, oppure quando vai in discoteca, però ti volevo chiedere, ci sono momenti in cui, togli tutto, tutto il resto, mhmm, sparisce e ti concentri solo sull'ascolto della musica?
Esatto. Sì, ehm, in macchina.
In macchina quindi tu ascolti solo la musica e stai concentrato solo su quella e su nient'altro?
Allora, ehm, diciamo in quel caso ovviamente s cioè sto alla guida, quindi son concentrato sulla strada; però <sucks teeth> ehm, però tipo alla fine, faccio anche molta attenzione alla musica comunque; cioè, mhmm, perché proprio mi piace, capito?
Certo. Mh, quindi quindi anche in macchina, anche se devi stare concentrato in altro, e ehm, ascolti sempre la musica. Invece non c'è proprio un momento in cui sei per esempio, che ne so, nel letto da solo, nient'altro se non la musica?
Mi è capitato e in quel caso, ehm, ascolto musica tranquilla, tipo lo-fi e cose così.
Ah. Okay, quindi ogni tanto anche tu ti dai una calmata diciamo, a e anche tu ogni tanto ti prendi un attimo di pausa, okay, okay. Va bene, va bene. <smacks lips> Per quanto riguarda, ehm, la musica, preferisci ascoltarla quando sei da solo oppure quando sei in compagnia?
Sì, <chuckles> esatto. <clicks tongue> In compagnia, decisamente.
In compagnia, perché comunque tu mi dicevi che ti piacciono molto i brani energici, quindi per esempio mi facevi l'esempio del concerto di Travis Scott, tutta la carica di tutte le persone diciamo diventava una cosa sola e si univa.
Esatto, esattamente, sì.
D'accordo, d'accordo, però, ehm, ti piace condividere le tue canzoni particolari con le persone accanto a te, oppure te le tieni un po' per te?
Allora, questo dipende perché, mhmm, diciamo che ho degli amici che, tipo, hip hop americano o altro non lo ascoltano per niente, anzi spesso tipo lo criticano perché dicono: "Vabbè, sei in Italia, ascolta roba italiana."
Ah.
Ehm, quindi, diciamo che dipende molto d cioè, dalla persona che ho davanti.
Ho capito, ma ti ti capita, magari, di scontrarti con questi amici che ti dicono: "Vabbè, siamo in Italia, ascolta roba italiana", non so, provi a farli entrare un po' nel tuo mondo, raccontami un po'.
Allora, ci ho provato varie volte, però diciamo che s cioè, spesso sono persone che i miei amici, che, tipo, sono molto chiusi di mente e se non capiscono magari il il testo, in quell'ascolto, dicono: "No vabbè, cioè non fa per me."
Mh. Ho capito. Quindi non ehm, non ha senso insistere ulteriormente, dici?
Eh esatto. Anche perché comunque sono s cioè adesso, cioè tralasciando Travis, ma tipo ascolto anche Playboi Carti, non so se conosci il cantante. Eh, e comunque sappia cioè ha un lyrics che è molto particolare, cioè non si capisce quello che dice. E quindi, insomma, loro dicono: "Eh vabbè, dai, cambia, non fa per me." Quindi cambio.
Sì, sì, sì. Is assolutamente. Al allora ti volevo chiedere una cosa, visto che, mhmm, hai parlato appunto di lyrics, di testo, di cose di questo tipo, ehm, visto che, mhmm, nella musica, appunto, è composta sia dalla linea vocale, dagli strumenti e poi ovviamente anche dal testo; per te nella musica, mhmm, è più importante il testo, quindi le parole di ciò che ti trasmettono le parole, oppure semplicemente l ritmo e ciò che la musica stessa ti infonde?
Allora, ehm, diciamo che ascoltando Carti questo può dare tante tante informazioni. Esatto, ehm, s s sì. Diciamo che io vado molto sul sul beat, quindi cioè sulla base, perché se la base mi carica, ehm, <chuckles> parto comunque, quindi diciamo che
Ta tante risposte già, okay, ehm, però però dimmi, dimmi pure, ela elabora. Ottimo. <chuckles> Le parole sono secondarie, diciamo.
Esattamente, esattamente.
Ma questo succede, non so, magari ascolti anche delle canzoni italiane, per caso?
Ehm, sì, qualcosina ascolto. Sì, sì, sì.
Ec okay, ti volevo chiedere, nelle canzoni italiane- in cui magari, mhmm, suppongo il testo, ehm, lo capisci meglio, comunque ti arriva di più- il testo conta un po' di più o comunque nella tua esperienza è sempre l'ultima cosa?
Allora, ehm, questo dipende molto dal cantante perché, mhmm, tipo, adesso, se ascolto musica indie, okay, in quel caso ovviamente il testo ha la sua parte.
Mh. Assolutamente.
Se magari invece ascolto musica un po' più rage, quindi un po' più accattivante, quindi, pesante comunque, ehm, secondo me, passa già in secondo piano.
Ha senso, ha senso. Ehm, ti faccio una domanda un po' diversa invece, c'è una canzone che hai rimosso dalla tua playlist magari, perché nel tempo ha iniziato a farti mare s uhm, farti male sentirla, non so, magari l'avevi dedicata a qualcuno che ora non fa più parte della tua vita, magari sei cresciuto e non ti piace più? Dimmi un po'.
Uhm, allora diciamo che, uhm, spesso le canzoni che rimuovo dalla playlist è perché sono canzoni che ho ascoltato troppo e quindi col tempo mi hanno un po' stancato. Esatto.
Ti hanno stufato, <chuckles> okay.
Ehm, diciamo che, principalmente, risalgono agli anni 2017, 2018, quindi che sono canzoni vecchiotte, che a forza di riascoltarle, riascoltarle, m'hanno stancato, e quindi le rimuovo.
Mh-mh. Mh, d'accordo. Però ti ti volevo chiedere questo, mhmm, cioè, uhm, sai molto spesso, soprattutto, mhmm, qualche qualche anno fa, qualche decennio fa anzi, la musica, soprattutto i brani un po' più potenti, i brani che diventavano veramente dei famosissimi, ehm, r restavano nel tempo. Tu non pensi che invece ad oggi, come mi dicevi tu, appunto, essendo che la musica esce super velocemente, è fruibile da dappertutto, da tutti, si finis finisco il suo tempo un po' prima, cioè le canzoni stufino molto prima?
Eh questo c'ho pensato d cioè d in realtà qualche giorno fa, ehm, sì, sì, e devo dire che secondo me sì, è così, perché comunque il genere si evolve di continuo, cioè siam passati da, magari, rap, diciamo, no, rap da strada, quindi anno inizi 2000, fino a un rap molto commerciale che tu che cioè che adesso
Ah, ma dai. <chuckles> Mh-mh.
E
Che sfocia nella trap, che sfocia nella drill, negli altri sottogeneri.
Esatto, quindi secondo me sì. Però i brani, secondo me, che restano pietre miliari, rimangono all'infinito secondo me.
Ah, quindi dal tuo punto di vista, ancora ad oggi nonostante, mhmm, per tua stessa ammissione, la musica sia diventata più commerciale, più, mhmm, passami il termine, "usa e getta," tra virgolette, comunque ancora i brani più forti restano nel tempo?
Esa Secondo me, sì.
Secondo te sì, d'accordo, ehm, d'accordo, ti faccio un'ultima domanda, cioè, tu sei più da playlist, diciamo colonna sonora, quindi mhmm, non so da usare per i dei viaggi, lavoro, delle serate, oppure da mixtape nostalgico, con dentro pezzi disparati che variano da genere a genere?
Ehm, mixtape nostalgico, decisamen
D'accordo. Quindi quindi preferisci comunque la varietà, diversi tipi, sempre sempre spaziare tra i vari generi.
Esatto.
Va benissimo, guarda, mi hai dato un sacco di di spunti interessanti a livello musicale, è stata una chiacchierata veramente interessante, grazie mille.
Grazie mille a te e grazie per per la chiacchierata.